آه، المنيو بتاع النهارده ده أنا اللي باختاره من أوّلُه لحد آخِرِه.
<laughs> دا أنتَ شيف يعني! أيوه، <laughs> أوكى.
<chuckles> كان نفسي عامةً، بس بس دي كانت هواية يعني باحبها كهواية. آآ، آآ
جميل أوي، آه. طيب إيه أكتر وصفة بقي ممكن تعملها آآ، وتحس إن أنتَ بجد مبدع فيها؟
يمكن آه، أكتر وصفة باحب أعملها الوصفة اللي هي بت المكرونة البشاميل. يعني ي
يا سلام! إمم، إمم.
يمكن أنا بقي باحب أعمل المكرونة بشاميل، إن أنا أعمل ال البشاميل ذات نفسه، أضيف فيه مكونات، أضيف فيه ميكس الجبن، آآ وأحب برضو أحط الكرِيمة اللَّبَانِي بس بمقدار مُعَيَّن.
ياه! وبعدين؟ وبعدين د ده أنتَ كده الميزانية إيه ما أقولكش الميزانية
<chuckles> <chuckles> هي للأسف بِتْدَمّرالمطبخ، بس الصراحة الطعم بيبقى في حتة تانية، بالذات بقي لما أَبْتدِي أَحُطّ رَاق مكرونة، ورَاق بشاميل، ورَاق لحمة وأفضل أحط رَاقَات، رَاقَات، رَاقَات وبعد كده بقي إيه
أيوه ده أكيد. هي لازم تُوَدِّي في حتة تانية، تخيل بعد الميزانية دي كلها وما توديش الأكل في حتة تانية، يعني ما هو مش معقول! <chuckles> آه.
<chuckles> لأ، الصراحة بس بييبقى أكل دسم، دسم، يعني يمكن الحتة دي بس ال اللّي محتاج أبتدي أعالجها في ال في الأكل يعني ال الدَّسَامَة بتاع
آه، آه، إنتَ بِتْعَلِّي ال الtaste بتاع المكرونة، برغم إن هي برضو أكلة بسيطة.